Du, ich habe letzte Woche erfahren, dass ich kommende Woche auf einer größeren Konferenz für meine Firma teilnehmen soll, also, die Firma repräsentieren soll. Und ich kriege das Grauen. <snorts> Nicht wegen der Reise und nicht wegen der Konferenz und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind, aber weil mir ganz stark ans Herz gelegt wurde, dass ich tatsächlich meinen Fokus auf Netzwerken mit, äh, äh, Kollegen, Gleichgestellten von, äh, anderen Firmen in unserem Bereich, ähm, aufnehmen soll.
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Ich habe eine Riesenangst und einen Riesenrespekt davor, muss ich ganz einfach sagen. Das war was, was mich schon immer, äh, belastet hat, wenn ich so gezwungen bin, anzuknüpfen. Ähm, hast du vielleicht da irgendwelche Tipps, wie ich das am besten angehen könnte?
<chuckles> Ja, äh, da fallen mir 'n paar Dinge ein, aber ich finde es immer gut, erst mal zu überlegen, was es noch s was es bereits so für Vorerfahrungen gibt und wie die Situation bei dir genau aussieht. Erst mal ist es natürlich immer schwer, auf solchen, äh, Veranstaltungen sich auch dann, ne, gut zu präsentieren und dann auch noch die professionelle Ebene obendrauf. Ähm, klar, das das ist generell, glaube ich, für viele Leute 'n superschwieriges Ding. Aber gut, dass du dich halt vorbereiten möchtest und, äh, ja, das Beste draus machen möchtest, so wie es klingt. Ähm, wie war's denn in der Vergangenheit? Ist das jetzt das 1. große Event oder gab's denn schon vergleichbare Veranstaltungen?
Mhm. Hm, genau. Mhm. Genau. Also, bei dieser neuen Firma, bei der ich noch nicht so lange arbeite, ist es jetzt tatsächlich das 1. Mal. Ich hatte in der Vergangenheit schon damit Erfahrungen, als ich also, vor vor 2 Jobs, sage ich jetzt mal, ähm, n n wo ich tatsächlich regelmäßig auf, ähm, Veranstaltungen war. Da war ich n natürlich noch um einiges jünger und, ähm, äh, äh, denke mir selber hatte damit auch noch mehr Spielraum, weil einem das Alter ja dann doch als als, äh, äh, verlässliche, g äh, v pf ver professionelle Verlässlichkeit ange gerechnet wird. Ähm, äh, da habe ich mich dann oft, da mir das Thema Netzwerken so unangenehm war, ähm, äh, d darauf zurück gezogen, ähm, die Gespräche eher auf persönlicher Ebene zu halten, um da so 'n bisschen 'nen Schutzraum für mich selber herzustellen, da ich auch, ähm, äh, noch relativ neu im beruflichen Umfeld war und mir nicht so sicher war, äh, wie ich mich zu verhalten habe.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Okay, aber würdest du sagen, das war damals auch schon so 'n ähnlicher Angstfaktor wie jetzt? Oder ist da irgendwas noch mal ganz anders dieses Mal?
Also, jetzt fühle ich im Vergleich zu der vorherigen Erfahrung doch noch deutlich mehr Erfolgsdruck. Also, viel mehr, ich ich ich habe das Gefühl, dass dass meine Unterhaltungen, die ich dort, ähm, gezielt führen soll, ähm, dass die tatsächlich mehr Gewicht haben und, äh, auch weitere Kreise ziehen.
Okay, verstehe. Mhm. Okay. Ja. Okay, gut. Das das ist ja schon mal 'n wichtiger Ansatzpunkt. Ähm, wie war das denn bei den alten Veranstaltungen oder Treffen? Bist du da komplett, hm, unvorbereitet reingegangen und glaubst du, wenn das so war, dass 'ne gewisse Vorbereitung die Angst nehmen könnte oder vielleicht eher sogar steigern könnte?
Das ist 'n sehr guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, äh, dass meine, äh, l l meine Herangehensweise in der Vergangenheit sehr jugendlich war in dem Sinn, äh, äh, dass ich dass ich wenig Vorbereitung, äh, geleistet habe. Also, ähm, i ich musste, um etwas konkreter zu werden, oft Produkte vorstellen, also, auch Datenbanken und Bücher und so weiter. Also, Wissensquellen, <snorts> für die ich aber selber rech relativ wenig Hintergrundverständnis hatte. Und, ähm, äh, das ist was, worauf ich jetzt auf jeden Fall Wert lege natürlich, äh, dass ich mich, äh, entsprechend auch vorbereite. Und wo ich mir vorstellen könnte: Vielleicht macht das die eigentliche Erfahrung auch 'n bisschen anders.
Okay. Mhm. Mhm. Aha. Ja.
Also, ja.
Ja, das kann sehr gut sein. L aber was was glaubst du denn, wenn du sagst, das hat natürlich jetzt 'ne berufliche Schwere, die jetzt dabei ist, die damals nicht da war, was was passiert denn, wenn du wieder unvorbereitet reingehen würdest und mit den Leuten sprichst? Was was wäre der Worst Case? Glaubst du denn, da da würdest du dich komplett blamieren? Oder machst du dir da selbst eher den Druck, f alles perfekt zu machen? Weil ich kann mir gut vorstellen: So schlimm kann es erst mal nicht werden, weil du ja schon Erfahrung hast. Bloß diesmal ist es für dich wichtiger.
Hm, das stimmt, das stimmt. Also, ich glaube, ich gehe jetzt halt auch mit mit dem Hintergrund an die Sache ran, ähm, mir Chancen für die Zukunft schaffen zu möchten äh, zu zu wollen. Also, sprich, äh, falls ich i irgendwann nicht mehr bei dieser Firma sein sollte, halt mir, äh, b a Öffnungen für n neue Firmen zu schaffen. Und, ähm, de da ich ja auch weiß, wie, ähm, gedrängt der der der Arbeitsmarkt generell ist und wie schwierig es ist, 'n neuen Job zu bekommen, hm, setze ich mir selber dies dieses Ziel und setze mir selber auch ziemlich viel Druck. Ähm, also, ich glaube, ähm, äh, äh, ba trotz Vorbereitung könnte es, äh könnte also, die Vorbereitung könnte mir von daher 'n bisschen im Weg stehen, dass sie mir verbietet, mich selber zu sein. Und das ist ja im Endeffekt auch immer 'n großer Faktor in in der Bür in der Jobsuche generell.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja, okay, ich verstehe. Wir haben das Problem ja schon 'n bisschen eingegrenzt. Sind, also, 0 die anderen Menschen und vollkommen halt der der Blick in die Zukunft: „Was, wenn alles schiefgeht”, ne? Wenn wenn du, äh, ja, dich selbst schlecht präsentierst, ne, äh, geht's nicht voran und nicht nach oben vor allem. Aber
Mhm. Mhm. Genau.
ja da müsste man halt wirklich tiefer reingehen und genau überlegen, was dir helfen könnte, einerseits dich vorzubereiten, weil, die die Chancen können ja nur besser sein, wenn man mehr Informationen hat, wenn man ja, wenn man mehr schon mal 'n bisschen Vorübung hat und warm gelaufen ist sozusagen. Weil die in der Vergangenheit hast du's ja mit Freestyle gelöst. Das heißt, das kannst du ja diesmal genauso, aber es wäre schon dann wichtig, noch mal 'ne Stufe höher zu gehen und zu sagen: „Okay, die Vorbereitung macht einen vielleicht 'n bisschen nervös, nimmt 'n bisschen die Authentizität raus, aber ist auch sehr wichtig.“ G gibt's denn 'ne Möglichkeit, wie du dich vorbereiten kannst und gleichzeitig den Stress dadurch reduzieren kannst, sodass du einfach selbstsicherer dahin gehst und weißt: Du hast für alles 'ne Antwort. Du bist du selbst. Es hat damals geklappt, also wird's diesmal auch klappen. Hast du da irgend 'ne Idee, wie du da ansetzen könntest?
Genau, richtig. Mhm. Mhm. Ja, da hast du mir ehrlich gesagt grade 'n sehr guten Gedankenanstoß gegeben, weil seither ist mein mein ich sage jetzt mal, die Art, wie ich mich annähere an an dieses Thema, dass ich das Berufliche im Beruf halte und, ähm, privat, das heißt in der Familie oder im Freundeskreis, die Themen, die mich im Beruf beschäftigen und mit denen ich mich beschäftige und die ich repräsentiere, eher gar nicht anspreche. Ich glaube, eine gute Vorbereitung könnte tatsächlich sein, die eigene Vorbereitung Freunden oder auch Familie zu präsentieren. Das heißt, zu sehen, wie wie das wie verständlich ich, ähm, die Inhalte vermittle und ob sie mich dabei überhaupt noch wiedererkennen.
Mhm. Ja. Ah. Mhm. Ja. Genau. Da hättest du dann nämlich die Bestätigung, vielleicht nicht sofort, klar, wenn's sofort der Fall wäre, wäre es ja super, desto geringer wäer die Vorbereitungsnotwendigkeit. Aber optimal wäre es ja eben so, dass sie dann halt auch 'n bisschen Feedback geben und du dann genau weißt: „Ah, okay, da muss ich noch 'n bisschen was ändern“, oder „Da bin ich vielleicht zu, äh, künstlich, zu unecht, da sollte ich vielleicht 'n bisschen, ne, reduzieren und auf menschlicher Ebene das 'n bisschen gelassener nehmen.“ Und ja, vermutlich würde das oder hoffentlich würde das dann schon diesen Druck etwas verringern, weil einfach abzuwarten kann ja logischerweise nichts am Druck ändern, ne? Also, irgendetwas muss passieren. Natürlich nichts Dramatisches, aber das wäre ja schon mal was. Hättest du denn da jemanden, der da auch Zeit hätte oder sogar mehrere Leute? Oder
Mhm. Genau. Mhm. Ja. J ja. Mhm. Also, ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall organisieren. Das ist echt grade 'ne gute Idee, wo wo ich jetzt merke, äh, seit seit dieses diese Idee angesprochen wurde, äh, dreht sich mein Gehirn drehen sich so die Rädchen in meinem Gehirn und ich, äh, gehe durch meine Freundesliste und Familienliste durch und scanne, wer wer denn dazu wirklich bereit. Und da gibt's tatsächlich einige, die glaube ich dafür offen wären und über also, über m mehrere Menschen das zu verteilen, ist ja einfach dann auch 'n besserer, äh, äh, Durchschnitt. Ähm, und je mehr, äh, verschiedene Situationen ich erlebe, umso umso mehr R Routine und Sicherheit bringt mir das dann auch.
wie sieht's aus? Mhm. Ja. Ja. Genau. Und vor allem immer noch das Wissen, dass es damals ja auch geklappt hat, ne? Das ist ja oft, äh das ist d d die Ja, genau, aber das ist auch wichtig, sich das noch mal in den Momenten, wo dann vielleicht eher es kommen ja immer wieder so Gedanken reingeflogen, fast schon, ne, die auch oft schnell wieder gehen, aber dann immer so 'n kleinen ja, so 'n kleinen Stichpunkt hinterlassen, ne? Dieses: „Oh, was, wenn das nicht klappt?“, ne? Auch beim Zähneputzen oder so, diese kurzen Gedanken. Und genauso kurz müsste dann auch 'n Gedanke kommen oder auch selbst bei dem Event, wenn du da vielleicht reingehst, also, wirklich, ne, durch die tatsächliche Tür und dir denkst: „Oh nein, ne, was, wenn ich das jetzt verhaue? Äh, s Karriere ist vorbei”, ne? <snorts> Diese eben Gedanken, die ganz kurz aufflackern. Da ist es genauso wichtig, dann zu sagen: „Was hat denn damals gut geklappt? Hat sich was verschlechtert?” Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, theoretisch müsstest du gewisse Dinge immer noch können oder ne, also, auch zwischenmenschlich, meine ich. Und wenn du das halt noch kombinierst und dich 'n bisschen aufwärmst mit Freunden, dann hast du ja einerseits den Gedanken aus der Vergangenheit, dieses: „Hey, keine Sorgen, es hat damals geklappt.“ Und direkt noch 'n Gedanke hinterher: „Hey, ich habe mich vorbereitet. Meine Freunde haben mir Feedback gegeben“
Mhm, stimmt. Ja, danke, dass du's noch mal sagst. Mhm. Hm, genau, richtig. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Genau. Genau. Ja.
„was soll da sonst jetzt noch passieren?“, ne? Weil alles andere, da kann man sich dann einfach nicht mehr drauf vorbereiten.
Ja. Das stimmt. Das stimmt. Da hast du total recht und da hast du mir grad wirklich die Angst genommen. Also, dafür bin ich dir echt dankbar. Ich werde mich gleich an an die Anrufe und Texte und SMS machen, äh, um diese Gespräche in die Wege zu leiten.
Ja, das freut mich zu hören und dann kann ich nichts anderes sagen als dann viel Erfolg beim Event und bei der Übung.
Ich danke dir.
Sehr gerne.